अ, हाँ, कोरोना काल से थोड़ा ज़्यादा होने लगा क्योंकि लोग घर में ही पढ़ क्योंकि पढ़ स्कूलें बंद हो गई थीं तो घर में पढ़ाई शुरू कर दी बच्चों ने। तो उसके ज़रिए थोड़ा ज़्यादा हो गया और फ़िर जैसे जो बच्चे आज 11 साल का है, है ना? मेरे घर में तो वो 5 साल पहले 5 साल पहले की बात है कोविड। तो वो 5 साल की उम्र से उसका दिमाग उस तरह से विकसित होन होने लगा कि भई मोबाइल हो गया और ये तो उनका जो नज़रिया है थोड़ा-सा बदल गया है आज के ज़माने में। तो मैं चलिए उसपे बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम क्या सुझाव हो कि भाई कैसे उनको
हुँ। हाँ। हाँ। ओह! अच्छा। अच्छा। हाँ, ये बताइए ना आप कि किस तरह से बच्चों का मोबाइल में ज़्यादा क्यों हो रहा है, वर्क भी ज़्यादा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो? हुँ।
जी। हाँ। जी, तो देखिए वो जैसे आपने कनेक्शन की अ, बताई ना कि कनेक्शन नहीं होता है, माँ-बाप से जुड़ाव नहीं महसूस होता है बच्चों का। तो सभी के साथ यही है आजकल तो सभी के साथ यही दिक्कत हो रही है, सभी को ये परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन अ, जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे लगता है कि कनेक्शन तो होता है माँ-बाप का और बच्चों का। लेकिन ये है कि अ, ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल करने से बच्चे ज़्यादा वक़्त फ़ोन में बिता रहे हैं। तो उसकी भी जगह हम ये कर सकते हैं कि अ, बच्चों के साथ थोड़ा-सा समय हम ख़ुद भी निकाले। और डिजिटल डिटॉक्स सुना होगा आपने कि अ, शनिवार का हफ़्ते में 1 दिन ऐसा र मान लीजिए जब आप किसी भी अ, फ़ोन को नहीं छुएँगे, लैपटॉप को नहीं छुएँगे और टीवी को भी आप सिर्फ़ 2 घंटे ही देखेंगे। 2 घंटे में मतलब 1 घंटा देख लिया फ़िर ब्रेक के बाद 1 घंटा और देख लिया, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आप अब ये सिर्फ़ शर्त ये है ना कि इसमें सिर्फ़ बच्चे ही नहीं बल्कि घर का हर सदस्य पार्ट लेगा। हर सदस्य अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा, हर सदस्य दूर रहेगा अपने फ़ोन से। तो एक हाँ जी।
हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ। जी। अच्छा। हाँ। हाँ जी। ये तो अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। जी। अच्छा, लेकिन ये ये बताइए य हाँ जी। तो ये बताइए जैसे अगर माता-पि जैसे आपने बताया कि मोबाइल का कम लेकिन अगर माता-पिता अगर वर्किंग है। तो फ़िर बच्चे क्या करेंगे, और आजकल देखिए फ़ैमिली भी पहले तो जॉइंट फ़ैमिली होती थी, तो माँ-बाप अगर गए हैं कहीं काम करने। तो ब अम, और भी होते थे फ़ैमिली मेंबर तो जब बच्चे अकेले होंगे घर पे तो फ़िर वो उनको मोबाइल के अलावा कैसे किसी और चीज़ में व्यस्त किया जाए? कि माँ-बाप भी अपने वर्किंग है आएँगे, थकेंगे। तो फ़िर बच्चों का के कैसे क्या करें?
हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। जी। हाँ।

देखिए मुझे यही लगता है कि आज कल इतने सारे गैजेट्स उनके पास में हैं अ, उनको लगता है कि फ्रिज में ये टेंपरेचर है सेट कर रखा है इस बो और पानी को ठंडा करना है, तो मटकी से थोड़ा जब आधा प ग्लास लिया और आधा बॉटल ज़ पानी फ्रिज से ले लिया। अ, तो उनको ठंडा मिल गया पानी, तो उनको लगता है कि उनका दिमाग़ इस तरह से विकसित हो रहा है उनको लगता है कि वो काफ़ी चीज़ जानने लगे हैं फ्रिज के बारे में, टीवी के बारे में, कौन-सा चैनल लगाना है उनको ये सब, तो इसलिए वो उनको लगता है कि हम थोड़ा-सा आगे हैं विज्ञान के क्षेत्र में।
हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ जी। अच्छा। अच्छा। तो या फिर ये इ इसमें जैसे मोबाइल की वजह से भी कुछ है क्या? जैसे है ना मोबाइल क की वजह से आजकल जैसे बच्चे फ़ोन में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो वो अपने माता-पिता से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, तो ये मोबाइल की वजह से है? या फिर जो आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है उस वजह से माता-पिता बच्चों से तो ये किस किस वजह से ऐसा है?
तो, मुझे लगता है मोबाइल की वजह से भी बिल्कुल। जी। हाँ। जी। जी, देखिए चलिए कनेक्शन की बात हम तो पहले बाद में करते हैं। लेकिन अ, हम अगर पहले फ़ोन की बात करते हैं कि बच्चे फ़ोन में चले गए हैं और यूट्यूब वग़ैरह पे, तो देखिए माहौल भी ऐसा हो गया है कि पढ़ाई उनकी फ़ोन से चल रही है आजकल और कई चीज़ें आजकल अ, स्कूल वाले भी कहते हैं वि अध्यापकगण कहते हैं कि भई आपको कुछ परेशानी हो, तो ये वाला चैनल में आपको मैथमें अगर मान लीजिए गणित में कोई परेशानी चल रही है आपको, तो अपना फ़ोन खोलिए यूट्यूब में ये गणित का ये वाला चैनल लगा के आप देख लीजिए ये वाला सवाल। तो थोड़े बच्चे उसमें क डूब गए हैं।
हुँ। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। तो ये आपको, ये ये ये, कब से होन ज़्यादा आपको लगता है कि कोरोना टाइम से ऐसा ब फ़ोन का यूज़ पढ़ाई में ज़्यादा होने लग गया?